जी, यही कहेंगे हम तो कि आप हमने ना क्या होता है प्लान गलत बनाया था। हमने सोचा था कि अभी हम दिन में होटल ढूँढ लेते थे वैसे हमेशा हर जगह पर उस दिन हम थोड़े थक गए थे और घूमे ही जा रहे थे। तो हमने सोचा था कि रात को ही जहाँ जो होटल मिलेगा, वहाँ जाके रह लेंगे और उसी दिन हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। जी, जी, जी, जी, जी, जी, बिल्कुल। तो हमने सोचा था जहाँ होटल मिलेगा, वहाँ रह लेंगे और उसी दिन हमारी गाड़ी भी खराब हो गई तो फिर ना हम तो यहीं कहते हैं बस कि उसके आगे से हमने भी पहले से हमेशा प्लान बना के रखा अपना कि हमें रात को यहाँ जाना है और यहाँ पे फिर हमने मतलब हम हर बार ही उसके बाद से रात के 9 या 10 बजे ही होटल में चैक इन कर लेते थे। ज़्यादा देर नहीं करते थे रात को करने से। जी, जी, बिल्कुल।
हुँ, हुँ। अब इतनी बड़ी कंट्री है तो आपने भी नहीं सोचा था कि कोई धोखा देगा। है ना? तो जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, देखिए, हमें सतर्क रहना चाहिए ऐसे धोखों से, क्योंकि ऐसे धोखे कई जगह और मेरे साथ भी कई बार हो चुके हैं। तो मुझे काफ़ी अनुभव मिल गया है और मैं काफ़ी डरा रहता हूँ और काफ़ी सतर्क रहता हूँ, क्योंकि आप सतर्क नहीं रहेंगे ना तो ये लोग होते हैं ना, कि आपका नुकसान करके चले जाएँगे क्योंकि उनको नहीं पता कि आप कितनी मुसीबत में और कैसे हैं। है ना?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
जी, बिल्कुल। जी। जी, जी, जी, जी। जी। कितना डॉलर में? हुँ। ओह! इतना महँगा? तो आपने लगभग 40 हज़ार हुँ।